Ja. Ne, ne, ich meinte die Tiere, auf die du aufpasst, weißt du? Weil du hast ja da wahrscheinlich auch ne, in dem Haus, meine ich jetzt, ne, das ist ja natürlich auch eingeschränkt, ne? Mhm.
Oh, oh. Ja, ja, aber das, äh da ist eigentlich muss ich eigentlich nichts machen, weil die <laughs> ich muss die füttern
Ah, okay, gut. Ja. Ja.
ja natürlich, aber die können dann alleine, ähm, rein und raus in den Garten.
Mhm. A okay. Also Katzen, keine Hunde. Okay.
Äh, 'n ein Hund auch. Ein ein kleiner Hund und 'ne Katze.
Ah, okay. Ja. Ja. Ja, schön.
Ja, hm, ich ich freue mich, ähm
Mhm. Na gut, da hast du dann Ja.